趣味ですか。ね、そういう意味ではほんとにね、なんかんで、そそんなことが趣味なのかって感じですけど、あの、ね、ま、最近できてないんですけど、よほんとに忙しくて。あの、なんか YouTube ショートを見るとか、そういうのが結構好きで、うんうん。そう、いや最近はね、ほんとにそう、YouTube ショートもあんまりあの、時間がなくて見れてなくて
はい。 ええ。 ええ。 ああ。 ええ。 ええ。
ね、なんか昔
あ、でもそういう時間も大事ですね、休憩時間に好きなことする YouTube ショートを見る時間とかね。
はい。 ね、なんか昔ね、まだ忙しくない時はね。YouTube ショートとかついつい見過ぎて、あ、なんか時間の無駄したな、みたいな後悔してしま、こともあったんですけど、今は逆にね、なんか、ああ、あの時間って実は結構ね、あの、え、貴重な時間だったんかなとかってね、思うようになりましたね。うーん。
ええ。 ええ。 <laughs> ええ。 確かに。 ほうですよね。まあ、1日のうち、どこかほんとに15分でも、YouTube の時間とか作ると、脳もリフレッシュするかもしれないですよ。
ね。 確かに。うーん。やっぱね、そういう
ただ、ちょっと心配なのが、ずっとその、リモートでパソコン見てて、休憩時間も YouTube 見ちゃうと、目を休める時間がないと思うんですよね。
はい。 ああ、いや。確かに。あの、目はほんとに疲れてますね。あの、いわゆるあの、目、肩、腰ってやつですね。
ですよね。 ええええ。もうそしたらやっぱり、こう、環境変えて、お
全部セットで、ずっと。うん。YouTube じゃない方がいいですかね。うん。
そうですね。お散歩行って、ちょっと遠くの方眺めるとか、目に優しいことをした方が良さそうですよね。